Não, com certeza, você não vai fazer isso, porque além de não ser saudável ainda sabe, se bem assim que tem pizzas no mercado que são mais baratas.
Sim.
Mas uma pizza de mercado é melhor se fazer em casa.
É verdade. <laughs>
Não, né, os ingredientes que tem ali sai até mais barato, porque fazendo em casa e mais, coisa que de não ter conservantes, né.
Sim. Uhum. Sim, é verdade.
Mas realmente pelo que você me falou e o que eu estava sugerindo a você, é você segurar essa onda de não dormir o dia que não tiver aula.
Pois é, eu preciso realmente me policiar com isso.
E é isso que está te desequilibrando, é se policie. Coloca alguma coisa para fazer, inventa aí, não, não é só inventar é saber que você tem aí 2 horas para fazer outra coisa.
Uhum, é verdade, talvez eu possa até usar, exato, eu posso usar para alguma coisa da casa, passar um aspirador, aqui, posso tomar um café da manhã mais tranquila, não preciso estar sempre correndo de manhã, porque eu tô sempre correndo. <chuckles>
Bater uma roupa na máquina. Isso. Ah, sim, agora está na fase, né.
Pois é.
Mas pronto, lava uma roupa que você ganha tempo, que é pelo menos 1 hora a máquina não é, batendo, mais uns 15 minutos, isso, leva 1 hora batendo, 45 minutos o outro programa, depois você tem um tempo para estender, né.
Sim, dá tempo de pelo menos colocar na máquina.